Allora parlavamo poco fa dell'arte della comunicazione, volevo chiederti tu, mhmm, come riesci a bilanciare onestà e tatto nelle parole, quando magari devi comunicare con le persone soprattutto magari, uhm, per discussioni forse anche più importanti insomma?
Eh non è n davvero facile, ti dico la verità ve volte ho dei, mhmm, dei veri problemi in questo però piano, piano ci sono c'ho lavorato su e sono riuscito a trovare dei dei metodi o comunque dei dei modi di approccio che sicuramente funzionano, ehm Sì, sì, sì, allora, uhm, ad esempio una cosa molto importante è che quando io devo parlare con una persona è capire il motivo per cui lo sto facendo quindi ad esempio se io sto parlando con un mio amico che ha usato delle parole un po' spinose verso di me
Ah, okay. Sono curiosa, sentiamo. Mh-mh.
il mio obiettivo è quello di 1 far passare il fatto che ci son rimasto male, 2 far capire il fatto che comunque io a questa persona voglio ancora bene non la odio, no, e e 3 cercare di risolvere tutto in maniera molto gentile quindi
Certo. Mh-mh.
ecco, ehm, il tatto, ehm, sta nel dirle le cose va come si deve. Però ecco l'onestà è anche nel dire il dove si è sbagliato, no, quindi il fatto che: "Ehi forse a questa cosa un po' la dovresti migliorare," ehm
Certo. Guarda, questo approccio in realtà è molto interessante ma soprattutto profondo, no, mi sembra di capire che comunque in qualche modo tu sei molto presente a te stesso, nel senso che, uhm, comunque ti analizzi molta ta uhm, insomma ti analizzi vedi, uhm, come, ehm, puoi migliorare anche nella comunicazione agli altri. Questa cosa a è una dote che hai sempre avuto, oppure magari hai affinato nel tempo, perché magari ti sei trovato in situazioni dove magari ti sei ritrovato a ferire qualcuno non volendo?
Mh, no. Ehm, no guarda io l'ho affinata nel tempo piano, piano, piano, piano, perché, ehm, mi è successo a volte di essere un po' troppo aggressivo con qualcuno e poi la situazione è andata proprio a degenerata. Quindi, ehm, ho imparato a parlare in ehm, e utilizzare la comunicazione assertiva, cioè l'assertività che sarebbe sostanzialmente la qualità del riuscire a parlare con una persona o con un gruppo di persone, facendo valere il proprio punto di vista, non insultando o non sminuendo l'altro ma essere chiari e tondi su quello in mhmm, che ci vuole ecco lasciar intendere. Ed è per me il top.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay, quindi nel senso mi sembra di capire che tu batti il tuo punto, la tua posizione, ma al tempo stesso non, ehm, finisci mai nel nell'arroganza, no?
Esatto, cioè tutto deve essere un attimo su su su sulla base del rispetto, ehm, quindi sì, io dico il mio punto, rispetto il tuo, però io ormai te l io te l'ho detto con onestà, no, ehm, ecco a me una cosa che mi aiuta molto è quello di mettere in dubbio co con l'altra persona, il fatto che io, uh, stia sia sia, mhmm, sia giusto, nel senso non dico: "Ho notato questa cosa e" ehm, o oppure: "Tu fai questa cosa" ecco è sbagliato.
Mh-mh. Certo. Mh-mh.
Delle parole come tipo, mhmm, "guarda a me sembra che" oppure "io ho notato che tu hai fatto questa cosa che non mi è piaciuta davvero tanto" oppure, "uhm, guarda, mhmm, forse è solo una mia impressione o comunque mi è sembrato di vedere che hai fatto questa cosa, che hai detto questa cosa". Cioè, mettere sempre in dubbio i fatti, anche se ne sono certo al 100% ma il modo in cui ecco, imposto la cosa, cambia poi il risultato della conversazione.
Mh, kay. Certo, mi sembra comunque un approccio interessante, perché mi sembra di capire che comunque, ehm, insomma non è una un approccio dove tu, ehm, parti in maniera aggressiva, ehm, e metti insomma l'altro nella posizione di di essere o, no, l'oggetto delle dei tuoi pensieri quanto piuttosto tu magari, ehm, presenti la cosa come: "Ho notato questa cosa e mi ha fatto sentire in questo modo," no, quindi penso che l'altro, ehm, vedendo già quest'approccio, ehm, non si sente, ehm, aggredito ma si sente, comunque in qualche modo, parte di un problema che si può risolvere insieme, no?
Eh. Mh! Più rilassa Punto, hai proprio ragione e quello è il punto. Nel senso che il l'inc il coinvolgere quella persona nel cercare di capire qual è il problema anche se io l'ho già capito qual è il problema, capito, ehm, poi, uh, io ho trovato anche utile, ehm, la mhmm, il fatto di lodare la persona prima e alla fine di una conversazione, e e se tu ci pensi un po' è come il mhmm, ehm, quando ti presentano un piatto in un ristorante, no, magari ecco tu n non è chissà che cosa, cioè potrebbe essere semplicemente del tonno in scatola, quindi è una cosa che non è proprio il massimo forse non ti piace però ti te la presentano in un piatto super decorato con il cameriere che ti dice: "Uhm, questo è un tonno dalla Norvegia" ecco ti ti fa tutto quanto il giro di parole poi alla fine ti chiede: "Com'è andato?" Stessa cosa per le parole, no, cioè prima fai una sorta di giro di parole di, ehm, complimenti perché effettivamente se ci sono vanno detti, no, ad esempio devo ri devo dire che un mio amico si è comportato male nei miei confronti invece di dire: "Ehi, tu veti che questa cosa non mi è piaciuta. Ehi guarda sei siccome sei un mio amico e mi fido di te e so che sei una persona molto corretta, eh mi è sembrato", e utilizzi quel, mi è sembrato, quindi metti in dubbio quello che hai de "Che tu abbia detto questa cosa, a me non mi è piaciuto molto potres potremmo di discuterne perché mi ha fatto stare male". Quindi già il presentare la cosa in maniera un po' più ecco tranquilla e con una lode sicuramente potrebbe essere positivo.
Mh-mh, certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. <smacks lips> Assolutamente. Sai molte secondo me si perdono in un bicchiere d'acqua nel senso che, ehm, magari si focalizzano troppo sul sulla sulla loro sul loro punto di vista e loro si sentono insomma dalla parte della ragione di di voler comunque dire un qualcosa perché, no, quando tu sei convinto di una cosa dici: "Io so che questa cosa è andata così, che l'altra persona si è comportata male, quindi perché girarci intorno, vado da questa persona gli dico: "Tu hai fatto questo, questo e questo e l'hai fatto male," no, però in realtà, ehm, come dici te è importante anche mediare un poco con le parole, no, anche con le azioni nel senso che, si inizia appunto "lodando" tra virgolette l'altra persona, che in realtà forse lodare è anche un po' un termine improprio perché forse piuttosto che lodare è semplicemente anche riconoscere il valore dell'altra persona, no, perché mi sembra di capire che se tu comunque vuoi cioè ci tieni a chiarire un qualcosa con un tuo amico, ehm comunque qu di questa persona tu hai una una una grande opinione quindi perché, uhm, avere un atteggiamento deleterio e partire subito con la gamba tesa quando in realtà comunque è bene anche riconoscere il valore dell'altra persona e fargli capire che se tu li stai facendo m presente quella cosa è perché vuoi che il rapporto insomma, ehm, non ne risenta di di quel malinteso e che m migliori la situazione, no?
Vero, sì, sì. No, no, no, no, no, no, non va bene. Esatto, giusto. <chuckles> Punto. Eh ah beh, ha senso sì, ma ma ce ne sono tanti di errori che la gente fa, no, cioè ad esempio alcuni, ehm, non a non sanno proprio cosa vuol dire ascolto attivo. Cioè loro, uhm, esprimono il problema perché parliamoci chiaro non è detto che il fatto il il come io lo abbia visto sia corretto, cioè assolutamente non è un dato di fatto. Quindi a volte alcuni pro non ascol esatto non è una verità universale assoluta, eh, effettivamente l'ascolto attivo serve perché se io, uhm, parlo di un problema, ehm, ad esempio: "Guarda io" ad esempio dico a un mio il mio da da da datore di lavoro: "Ho notato che mi m pis sis lei si sta comportando in questa maniera con me e mi sta devalutando per le mie competenze e quant'altro." Sì ma magari se poi non ascolto ciò che il capo, ehm, il capo di mi dice ovvero: "Guarda hai fatto questo, questo e quest'altro. Ci sono stati degli errori e quant'altro" io non non non capirò mai il punto e r continuerò a rimanere della mia opinione. Quindi l'ascolto attivo secondo me è la chiave per u una comunicazione eccellente perché l'altra persona ascolta, anche l'altra ascolta, si capisce qual è il concetto da migliorare, si risolve il problema.
Mh-mh. Certo. Mh-mh, non è una verità assoluta insomma. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Assolutamente son d'accordo. In realtà, ehm, se uno ci pensa la comunicazione è davvero il mezzo, ehm, che davvero potrebbe risolvere tutti i problemi ma in realtà è l'unico mezzo che spesso viene così poco utilizzato, no, perché le persone pensano che molto spesso pur di non creare insomma ehm, pur di non mettersi lì a discutere eccetera pensano che è meglio insomma tacere piuttosto che parlare apertamente di come una persona si è sentita, ma soprattutto come hai detto te, ascoltare le ragioni dell'altra persona per arrivare comunque a migliorare realmente quella cosa, non solo per buttare in faccia all'altro quello che si è pe insomma che che si è percepito e poi come hai detto te, non si ascolta perché tu pensi di essere sul piedistallo e di aver ragione. Nel tuo caso, hai notato questa cosa, nel senso che molto spesso le persone sono poco propense a comunicare e soprattutto ad ascoltare?
Eh, non so perché. Eh si, en Sì. <chuckles> Avoglia guarda ne ho ne ho viste tante di persone. Una volta ecco a a ecco una cosa che mo m dà molto fastidio a riguardo è quando c'è qualcuno che ha litigato con un'altra persona, v viene da me e mi racconta il litigio e dice: "Che cosa devo fare?" E io tipo: "Ma se hai il tempo per venire da me e parlare e e e e lamentarti di questa persona perché non ti lamenti con la persona e ne parli con lui o con lei o con chiunque essa sia, chiunque essi siano." Cioè, mhmm, parlane, comunica eh io l'ho detto molte volte: "Eh ma non so cosa dire." Perché la gente, come dicevi tu, si perde in un bicchier d'acqua, essere onest è la chiave, dici cosa t'ha dato fastidio, lo fai in una maniera ecco sicuramente normale cu mhmm, in maniera educata perché non puoi mai insultare una persona anche se ti ha fatto la peggio cosa forse ecco io credo che sia comunque buono e opportuno tenere il limite della decenza. Poi eh, c'è ge gente che non lo fa, ma io non giudico.
Mh-mh. Mh-mh. Certo, hai ragione. E cosa ti rispondono? Certo. Mh-mh. Assolutamente. Mh-mh. Assolutamente. Ma sai alle volte le persone comunque magari evitano le discussioni, anche per non risultare tra virgolette "pesanti," no, anche per il paura del giudizio, no, nel senso dicono: "Piuttosto che io far presente questa cosa, ehm, evito no, di parlarne" anche se poi qual è il problema, che è una cosa oggi, una cosa domani, se si tace sempre alla fine si crea una montagna insormontabile tra te e l'altra persona no?
Vero, sì hai ragione. Sì, si creano dei muri che poi non vanno bene perché per togliere questi muri bisogna proprio <chuckles> cioè proprio smantellare cioè bravo quin brava quindi è un po' è un po' difficile, ehm, però è essenziale. Secondo me, il problema più grave del fatto del non comunicare e quindi di non dire le cose come si deve è il fatto che, o poi si scoppia quando non si è non si è parlato, ehm, si imbottiglia tutto quanto il il nervosismo, la rabbia, il fatto di il risentimento di non aver detto delle cose e poi alla cosa più stupida che ci sia ecco, uhm, si riversa tutto su quella persona e quindi si si finisce inevitabilmente per litigare
Smantellare tutto, no? Mh-mh. Certo. Mh-mh. Cert Mh-mh.
quindi questa è la prima cosa. E la seconda cosa e rimane, che ci sono del distanziamenti fra delle persone che non hanno motivo di esistere, perché se solo queste persone, te lo dico per esperienza personale, solo queste persone parlassero, ehm, potrebbero r risolvere la cosa. <chuckles> Io ho avuto un'amicizia che è finita senza alcun senso, ehm, e poi ci siamo ritrovati, abbiamo parlato e abbiamo capito che effettivamente non aveva veramente un senso, cioè e eravamo semplicemente d degli de degli orari diversi, avevamo delle cose da fare diverse, non potevamo più vederci e quindi niente è finita così ma abbiamo parlato e abbiamo risolto.
Certo. Assolutamente. No, assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Più che altro perché, sai molto spesso come dici te, se le cose poi vengono insomma messe in un cassetto e si tace e si tase e si tace poi si rischia che magari dinanzi a un problema che in realtà ma m mu oppure a un evento che in realtà appunto è la goccia che fa traboccare il vaso una persona ha una reazione sproporzionata e l'altra persona in realtà, ehm, insomma è come se cadesse dal pero, no, perché
Eh, è giusto. Non capisce. Esatto, sì succede sempre.
perché si ritrova lì e dice: "Un attimo magari tu ti sei arrabbiata perché non so io non non ti ho risposto per non lo so, 6 ore e mi sembra esagerato che ora tu mi mi stia qui recriminando tutto questo" quando in realtà non, mhmm, s non si vede che l'altra persona ha un mondo dietro che, ehm, insomma di cui non ha parlato però l'altra persona neanche si può trovare nella condizione di ricevere questa valanga, ehm, perché l'altra persona ha deciso di di non parlare al momento dovuto, no?
No, no. Eh sì, si parla di legarsi le cose al dito, no, spesso. Cioè, ehm, fa male, è tossico come comportamento perché porta anche dei problemi di s di di salute proprio a livello mentale e fisico. Cioè, ehm, quando si dice: "C'hai ho il fegato enorme, ho il male al fegato perché io questa persona non la sopporto." Ma chi te la fa fare? Ma parla. Esprimi con questa persona quello che ti ha dato fastidio, la cosa peggiore che può succedere è il fatto d che questa persona si arrabbi, si litigo si li si litiga con questa persona e succede il litigio punto. Ma dopo il litigio non può succedere altro. Quindi è meglio parlarne e e risolvere in in entrambi i casi, che sia positivo o negativo, rispetto che accumulare e poi poi farsi male veramen
Mh-mh. Assolutamente. Certo. Mh-mh. Assolutamente. Mh-mh. Certo. Assolutamente, hai ragione guarda mi sembra anche un ragionamento molto ragionevole insomma. Nel tuo cas insomma volevo chiederti, tu pensi che magari, uhm, questa difficoltà nel parlare, nel comunicare sia anche data dalla mancanza di un'educazione ai sentimenti, no, nel senso le par le persone magari non sono presenti a se stesse in primis, per poi poter comunicare agli altri come si sentono, no, pensi che sia questo anche un motivo?
Sì. Mh-mh. C'è una mancanza di consapevolezza di sé, cioè la gente forse non riesce a capire cosa l'ha ferito, cioè ad esempio: "Che cosa hai me cose m cosa mi ha dato fastidio di questa persona, per quale motivo io sono sono scoppiato, per quale motivo ho detto questo?" Ehm, c'è proprio una un'ignoranza emotiva da parte delle persone, ehm, per non parlare poi delle persone più più grandi che sono cresciuti in un ambiente diverso e quindi diciamo che è ancora peggio. Diciamo che la generazione che che va dai millennial ai Gen Z quindi generazione zeta, sta iniziando a portare un po' di, ehm, ecco e educazione moti emotiva però ci vuole ancora un po' di tem
Mh-mh. Certo. Assolutamente. Assolutamente. Di cambiamento. Assolutamente. Beh, sai soprattutto quando si parla di di sentimenti, ehm, l l'educazione ai sentimenti è un percorso molto lungo però ecco c'è speranza che nella società moderna insomma le nuove leve sono sempre più connesse a loro stesse e questo è un bene. Voleva ringraziarti per aver condiviso con me questi insomma questi pensieri e a presto.
Sì spera. Grazie è stato un piacere.